はい、あの過去にね、何かこう失敗なんかしてしまった時って、そこからどうやって何かこう、具体的にね、学んだっていうことって、こういかがですか、あったりしますか？
そうですね、あの、ちょっと前に、結構失敗したなと思うことがあって。あの、今あの、大学院のにいまして、あの、ヨーロッパの大学院にいるんですけども。で、その、ま、日本からその、ヨーロッパの大学院に進学して、その研究を始めるってなったんですけど。そこそうなんですよね。で、そこでのスタートスタートダッシュって言いますか、そこですごいつまずいたんですよね、実は、はい。
うん。 はい。 はい。 はい。 わ、素敵、はい。 あ。 ああ、あの、もうなんか、何て言うんでしょう、しょっぱなから、い、や、つまずいてやっちゃったな、みたいな感じだったんですか？わあ、それは
あはい。 そうなんですよね。そ
どう何、日本からこう、はるばる来て、こう、ね、新たな気持ちでって感じだったところに、それが来ちゃうと、どうでしたか、心境というか？
はい。 そうですね、ま、そう色々あって、ま、特にやっぱりその、コミュニケーション面でなんかすごい苦労して、ま、その、ひき英語で基本的にコミュニケーションするんですけど、ま、自分の英語もまだその時、かなり未熟だったっていうのもあるんですけど、ま、それ以上にその、その、今指導教官のそのドイツ人、ま、ドイツ人なんですけど、がすごいその、日本人と性格がすごい違ってて、すごい、ダイレクトにものを言う方なんですよ。
うん。 ああ。 はい。 はい。 はい。 はい。 ああ。 あ、違ってて、そのななんだろう、こう、うーん、なんか、ダイレクトにっていうのは、こう、包み隠さずというか、はっきりダメはダメというか、こうしろみたいな、そういうことですか？
ではい。 はい。 そうですね、その、理不尽なことは言わないんですけど、本当にダメなものはダメっていうのをすごいはっきりと言う人で、で、しかもその、英語でのコミュニケーションにすごい苦労したっていうのもあって、その、本当に最初の半年間ぐらいは、ま、本当は理想はその最初の半年間ぐらいで、ま、その、指導教官とどうやってけんどういったけんきょう、研究をやるかっていうのを決めて、で、その先進んでいく、っていうのが理想だと思うんですけど、<sniffs> もうその最初の半年間、僕の場合はもう、なんかすごい、なんか無駄にしてしまって、もう何むなん何の成果もない半年間を過ごしてしまったんですよね。<chuckles> ではい。
うん、あ。 うん。 へえ。 はい。 うん。 はい。 はい。 ああ。 うん。 そのどうですか、そその半年間っていうのは、もう帰りたくなっちゃったとか、どどう、どういう心境でしたか？
うん。 いや、そうですね。もう帰りたいとまでは思わなかったんですけど、もうほんとになんかなんか、どぬ完全に沼にはまってたみたいな感じで、なんか、どこそうなんですよね。自分自身、自分の力では突破口を見出すことができなくて、うーん。で、一番良くなかったなって思うのは、その、指導教官の人とまあ、ま、同僚が他にも、同僚というか、同じ、自分と同じよんに、その、しの学生としてその、指導教官のとかはい、研究をやってる人がいるんですけど、ま、そういった同僚とのコミュニケーションも、ちょっとおろそかにしてた部分もあって、まあ、その言語でがナーバスになってたこともあったんで。
なんつ辛かっうん。 はい。 ああ、抜け出せなかったみたいな。うーん。 あ、うーん。 はい。 うん、はい。 研究をうんうん。 はい。はい。 あ。 うん。 あ、そうなもうちょっと積極性、ま、もともとがちょっとあんまり自分は、ま、あんまり英語ができないみたいな、こう、何て言うんすかね、こう懸念点を抱いてたから、あんまりこう、打ち解けようとしなかったみたいな感じですか？自分からあんまり積極的に。
はい。 いや、は、そう、いやほんとにそうだと思います。なんか、あの、普段その、一緒に昼ご飯を食べて、その後に、その同僚同士でコーヒーブレイクみたいな感じで、コーヒー飲みながら、なんか、雑談するみたいな文化があるんですけど、ま、自分なんか、そういうなんか、コーヒーブレイクにも、まあ、参加せずに、まあ、研究をやりたいみたいな。
うーん。 うん。 はい。 あ、へえ。 はい。 はい。 あ。 ああ。
ええ、研究というか、そっちもやりたいみたいな気持ちになって。でも、成果も出ずみたいな、<laughs> ん、なかなかほんとに、うーん、八方塞がりみたいな感じになってた時期が、ま、そのはい最初の半年間だったんですよね。
え。 ああ、す うん。 そんで、それは焦りから、こうコーヒーブレイクを、いもう、あのなんだろう、自分はもうちょっとやらなきゃ、みたいな感じの焦りから来たのか、それとも、あんまりもうやっぱり、コミュニケーションを取る気になれなかったのか。どっちでした？
うーん、なんかどっちもあるのかな、と思うんですけど。ま、結構焦ってた、ん、部分は大きかったのかなって思いますね。そのそうですね、なんかそういった、コーヒーブレイクに参加するっていう、心の余裕が、ま、その時あんまなかったのか。あ、ま、あんまりなかった感覚があって、そうですね、はい。
ああ、そっか。はい。 はい。 ああ、今思うと、ん。うん、うん。 はい。 うんうん、うんうん。 あ、そうでしたか。なんか、ね、その最初の半年間が、こう、お伺いしてて、それがまあ、し失敗という感じかな、なんて思うんですが。それからどうされましたか？
そうですね、まあ、最初の1番の転機は、その、まあ、その、留学が始まってその半年後に、その、日本の時にお世話になってた指導教官の方がその、こっちまで来るっていう機会があったんですよ。そのまあ、講演のその
うん。 はい。 あ。 はい、たまたまうん。あ。
そうなん、講演に招待してもらって、その、はい、日本の指導教授指導教官が来て、でその、今のドイツの指導教官と日本のしょうど、指導教官がその、話して、ま、うまいことその、なんか、次のステップに無理やり僕を押し上げてくれたというか、その、ま、研究のとなんか新しい研究を始めるきっかけをまずくれたのが一つなんですよ。
仕事はい。あ。 はい。 ああ。 ああ。 へえ。 うん。 ああ、そ、それでどうでしたか、一つちょっとこう光がその手助けがあったっていうかね、どうでした？し光が見えた感じしました？
はい。 うん。 ま、そうですね、まあ、ちょっとそこで、なんか切り替えができたっていうのがあって、でそれが一つなんですけど、で、1番大きかったなって思うのは、その、同僚の人と
うーん。 はい。 はい。
あ、なんかその、ま、その時ぐらいに新しい同僚のひ人が来たんですよ。
あ。 うん。 あ、新たにね、ううん。
で、ちょうそうなんです。で、ちょうどその同僚と、今自分がやってることがすごい似てたので、積極的に話しかけに行ったんですよね。ま、緊急のこととかでも色々相談するようになって、で、そっから結構なんか、物事がうまいことをいったなと思ってて、で、その、同僚の方と話していく中で、ま、その人すごいなんかフレンドリーで話しやすかったんで、ま、色々話してて、です、ようやくなんか、この問題、なんかこのトピック良さそうだなっていうのが見つかって
ああ、なるほど。 はいはい。 うん。 はい。 え、ええ。 うん。うん。 はい。 うーん。
で、そこからは本当にまあ、よまあ大変ではありましたけど、ま、結構そこからすごい進んだので、まあやっぱり、コミュニケーションって大事だったんだなっていうのが大きな学びですね。
はい。 あ、うーん。 あ。 そうなんですね。あの、その新しくいらっしゃった方とは、そうやって割と打ち解けられた、ま、同じ研究似たような研究とか目指してるとこが一緒とかあるかもしれけど、その、以前のその元からいたというかね、方と、なんかコーヒーブレイクもこうあんまり気が進まないなって、もうこう、やっぱ人柄の差があったんですか？その方の、相手お相手っていうんですかね。何か差があってうん、どうしてその方とは、こう打ち解けられたと思います？
うん。 うーん、どうなんですか。 うーん、ま、人柄もあると思うんですけど、ま、基本的に、ま、みんな優しいと思うんですよ。みんな優しいんですけど、ま、やっぱりその、なんか波が合うとか、あ、ちなみにその、最初に親しくなった同僚は、あの、アジア人同じアジア人の人だったんですけど、やっぱその
はい。 はい。うん。 うん、まあね、うん。 はい。 あ、そうか、そういう、うん。
はい、そういうところもま、あるし、ま、あとま、こう、ま、言語的な問題、そのアクセントとか、ま、や、やっぱその人によって聞きやすい、聞き取りづらいみたいなのがあるので、そういうのも正直、関係あったりとかして、みんな優しいんですけど、はい、やっぱそういうので、やっぱり仲良くなりやすいみたいのは正直あります。
うん。 はい。 あ。 うん。あれはありますね。はい。うーん。 なるほど。 はい。 ああ、そっか、こう、うーん、何て言うんでしょう、同じアジア圏だと、ん、ね、違う国でも、なんとなく文化が似てたりとか、ま、同じアジア人同士でみたいな、無意識か意識的か、そんなこう気持ちが働くと打ち解けやすかったりするもんなんですね？
そうですね。まあ、そうですね。あと、ま、話し方もやっぱアジア人の人はゆっくり話す傾向があるんで、ま、そういった意味でも、やっぱり、うーん、話しやすいなあって思うことはありますあります、はい。
うーん。 あ、なるほど。うん。 うん。 どうですか、そうやってあの、ね、自分がこうコミュニケーション不足だったな、なんて思うということでしたけど、何かそれ以外もこう、ありますか？こう、あの時ちょっとこうだったから、こう上手くいかなかったんだなとか、こう、今振り返ってみるとどうですか？思い当たる部分というか。
はい。 うん。 うーん、そうですね。まあ、ま、でも、なん何につき、つ、んな、色々あると思うんですけど、でも基本的にやっぱどれも、そのコミュニケーション不足になっちゃう気がしてて、その同僚とのコミュニケーション不足もそうだし、ま、す、指導教官とのコミュニケーション不足、まあ、結構、ね、その指導教官と最初は多分馬が合わなかったんで、ま、その、ふ、指導教官とコミュニケーションを取るのにナーバスになってたっていうのも、あったし、はい。
うん。 はい。 うん、もうそれに尽きる。はい。 はい。 はい。 うん、はいはい。 あ、そうか。うん、あのじゃあね、くそうやって一つ、自分はコミュニケーションとるのをちょっとこ欠けてたなと思われて気づかれたと思うんですけど、その後その気づきで、こう、ね、そのそこの同じ場所なのか、また別の場所かわわからないすけど、そこでやっぱりどのように生かしましたか？その失敗を。
まあそうですね。ま、まあそれがきっかけでちょっとずつ自信がついてきたっていうのもおあるんですけど、まあやっぱりその、ま、まずはその同僚の人ともっと話すために、コーヒーブレイクには参加 <chuckles> するようにはしなりましたし、そうですね。あとは、その、ま、たまにそのーワークショップとかそうゆうのに参加させてもらう時があるあったんですけど、そういう時にも、まあ、その、近しい研究をやってる人を見つけたら、まあ積極的に話しに行って、そういった研究の話？
うーん。はい。 ああ。 はい。うーん。 うんうん。 はい。 はい。あ、話うんうん。ああ。 はい。
をま共有するようにしてて、まあ、まあ何が言いたいかっていうと、やっぱその、自分がやってることをま積極的に話したりしていかないと、その、やっぱ自分ひとりで閉じこもっちゃう癖があるなって自分では思うので、まあそうやって、話す中で、その、視点が広がっ広げるように、ま、しましたね。それ以来、はい。
うーん。 うーん、うん。 あ。 はい。 うーん。あ、なるほど。じゃあもしかしたらこう、打ち解け最初のね、いいらっしゃったメンバーのちょっと打ち解けられないとご自分が思ってたけど、向こうもなんかこう、なんだかな、あの人みたいに思ってて、でもだんだんこう話してくうちに、ね、そやっていい人だっていうのはね、わかって、多分お互い分かってらっしゃったと思うので、こう誤解が解けたっていう感じもあってこう場がね、和んでいいです。よかったですよね。
<laughs> うん。 うん。 ま、そうですね。やっぱ、特にやっぱ、指導教官との関係性というか、まあ、だんだんね、打ち解けてる感覚はあって、まあ、あと信頼関係みたいなのも、だんだん築かれていっている感覚はあるので。まあ、そこが一番、やっぱり良かったなって。やっぱ、指導教官と関係がこじれて、大変なことになるっていう例は、ほんとに色々聞いてるので。な、自分がそうならなくて良かったなっていうのが、はい、一番思います。
うん。 はい。 うーん。 あ、は、はい。 うーん。 あ、そうですか。 あ、その、まあ、指導教官ってこてかね、ほのつのその、ん、名前の通り、指導してくださるわけだから、関係がやっぱりちょっと、うまくいかないと、こう学べるものも学べないとか、吸収できるものも吸収できない、みたいなことになっちゃうんですかね？
うん。 まあ、ま、そういうのもあると思うんですけど。まあ、シンプルに、その、卒業するのに、ま、そのやっぱ、指導なんなんていうんすかね、どうなんすかね。し <laughs> 結構、指導教官との関係がこじれていくと、な、多分卒業するのに、多分指導教官のからオッケーが出ないと無理なんですよ、基本的に。
うん。 あ。 そういうことか。はい。 はい。 うん。 あ、そういうことなんですね。そっかそっか。それからどれくらいかね、経ってるんでしょうけど、どうですか？もしやり直せるんだったら、あの、始まりに戻れるなら、どうどうされてます？
はい。 なんせ <laughs> そうですね。ま、言語的な問題はさておき。ま、なんか、そうですね、最初のミーティングで、その、やりたい研究の話をした時に、ま、ちょっと、なんか変な感じになったというか、自分の思ってることを、あんあんまり素直に言えずに、だからはい。その留学が始まる前に、こうしようみたいな
うう、うん。 はい。 うん。 はい。 あ、そうなんでうん。 あ、あ、そういうことか、うん。
かんなんか、話をしてたんですけど。ま、その、で、こっち来てからの最初のミーティングで、その話はうまいことできなくて、なんか、変な方向に行ってしまったっていうのがあるので。もうちょっとね、なんか自信を持って、なんか「これがやりたいです」っていうことを、強く主張できたら、ま、良かったなと思います、今思うと。
うーん。考えがうん、はい。 うーん。 ああ。 うーん。 あ、そうなんですね。まあ、でもね、そうやってこう、気づかれて、ま、改善というか、こう、変化をされて。ま、でも結果こう、その指導教官といい関係が作れたっていうのは、やっぱりこう、失敗だけに終わらず、学んだからこそっていう感じですよね？
そうですね。その、すそうですね。その人と話せてなかったら、ね、やばかったですね、今頃ね。
うーん、素晴らしい。 うーん。 ああ、なんかあの、すごくあの、興味深いお話を、あの、聞かせていただいて、ありがとうございました。なんか、とても楽しかったです。